जी, ये तो काफ़ी मतलब अ, दिक्कत की बात है। लेकिन अ, देखिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप ये बता सकती हैं मुझे कि अ, आपको ये चोट किस तरह से लगी थी मतलब अ अ, हुआ क्या था?
ये बात ये थी कि मतलब मेरे यहाँ एक फंक्शन था चाचू के घर पे तो वहाँ पे अचानक से हील मैं पहनी हुई थी, तो वहाँ पे जो दरी होती है उसमें पैर फिसल गया था जिसकी वजह से सर में ही डायरेक्ट चोट आई थी ज़मीन में गिरने से कारण। तो वो मतलब वहाँ पे ना खून जाम हो गया था, तो डॉक्टर को दिखवाया गया तो उन्होंने बोला अपने आप ही ठीक होगा, धीरे-धीरे ठीक होगा। उनसे पूछा भी मैंने कई बार कितना समय लगेगा इसको ठीक होने में? तो वो बोलते कि अ, "ये नहीं बताया जा सकता है साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है।" दवा दी डायरेक्ट जो है दवा लिख दी उन्होंने और हमेशा जो है जब भी जाती हूँ दिखवाने तो 2-2 महीने की दवा एक साथ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं बाहर रहती हूँ और हमेशा दिखवाने नहीं जा सकती। तो वो कम से कम मुझे 2 महीने की दवा दे देते हैं कि ये लो, कहते हैं कि वो धीरे-धीरे अपने आप ही जो है रिपेयर हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं किसी और डॉक्टर से मत दिखवाना दु दुनिया भर की दवा दे देगा, ये वो, तो उसकी वजह से मैं दिखवाती नहीं हूँ ज़्यादा किसी से। तो बस यही है कि हाँ, मम्मी जानती है कि जब थोड़ा-बहुत दर्द होता है बता देती हूँ, तो वो दवा दे देती हैं मुझे, उनकी लिखी हुई रोज़ नहीं खाती हूँ क्योंकि बहुत नींद आती है वो दवा खा के और फ़िर कहीं न कहीं अब वो नींद तो हो जाती है, लेकिन उस नींद के बाद आराम नहीं मिलता है। पता नहीं क्यों वो दवा वाली नींद कैसी होती है, जिसकी वजह से आराम ही नहीं मिलता बिल्कुल। ऐसा लगता है कि नहीं कहाँ सोए हैं अभी बिल्कुल थकान रहती है वैसी की वैसी।
अच्छा। अ, वो मतलब जैसे आपने कहा कि अ, अगर आप कई बार मतलब अगर पंखे के नीचे बैठ गई या फ़िर कुछ हो गया। तब वो कभी-कभी आपको जो है दर्द ह जो है फ़िर से उमड़ आता है। तो अ, किस तरीके का मतलब अ, दर्द होता है जो मतलब आप सहन कर पाती हो वैसा दर्द होता है? या फ़िर अ, जो है एक अ, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो सहन नहीं कर सकते वैसे?